हुँ, पहला तो देखिए इकतारा इकतारा रहेंगा, वेक अप सिड का। बहुत ही एक मतलब एक अलग ही सुकून महसूस होता है वो जब गाना सुनते हैं तो। अ, और एक है जो प्रकृति और अपने अगर भगवान को भी याद करना चाहते हैं साथ में। तो मतलब खूबसूरती को क दर्शा मतलब थैंक ग्रैटिट्यूड महसूस करना चाहते हैं। यात्रा के टाइम पे तो और एक है नूर ए खुदा है। और एक जो बोलूँगी वो भी कहीं न कहीं यात्र यात्रा के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही अलग ही स्पिरिचुअल अ, इमोशन इफेक्ट अ, आता है वो वो गाना सुन देकर। जी, और एक तीसरा देखिए ये और एक है जो डूब डूबे अपना पता नहीं इस उसका आया था नाम याद नहीं आ रहा मुझे दीपिका पादुकोण का और अनियना अनन्या पाण्डे दोनों थे उसमें। अ, इकट्ठा थे मूवी
अच्छा। जी। <chuckles> हाँ। उहुँ। अरे! हाँ, हाँ। जी। अच्छा। ओह! अछ जी, जी। ये तो कोई नई फ़िल्म होगी।
मूवी फ्लॉप हुई लेकिन उस हाँ, नई मूवी थी, फ्लॉप हुई थी उसमें। लेकिन दु हाँ, डूबे बोल के सोंग था वो गाना बहुत ही वो भी कहीं न कहीं अ, देखिए ट्रैवल यात्रा के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा रह जी। हाँ, हाँ डूबे बोल के अ, वो है और एक देखिए मुझे और एक बहुत अच्छा लगता है रिकमेंड करुँगी ये कहीं न कहीं देखिए अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं। तो ख़ास करके यात्रा करने पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जो कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में हे या गाना है अ, वो गाना बहुत मज़ेदार लगता है ख़ास कर के जो
हाँ, मैं समझ गया। जी, याद आ गया मुझे भी। हुँ, हुँ। <chuckles> अरे वाह! जी, बहुत खूब ये फ़िल फ़िल्म का जो आपने अंत में नाम लिया मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा क्योंकि मुझे याद है कुछ गाने ऐसे। और इनके बारे में अब मैं आपसे अंत में यही प्रश्न पूछूँगा कि यही गाने आ आप शायद 2000 के बाद वाले ही गाने आपने रिकमेंड करेंगी? या इसके अलावा कुछ और पुराने गाने भी है जो यात्रा पे फिट बैठते हैं?
अ

अ, अभी तो फिलहाल नहीं अ, दोस्तों के साथ तो नहीं, हाँ खुद यात्रा करने के लिए ज़रूर चाहती हूँ अ, जैसे कि
म सोलो ट्रिप की बात कर रहे हो आप?
हाँ, सोलो ट्रिप क्योंकि अभी दोस्तों देखिए अभी अभी के टाइम पे देखिए दोस्तों-वोस्तों के बोलूँ तो सब किसी की शादी हो गई, कोई करियर के रिले अ, कोई करियर के उसमें अपने दूसरे शहर में समय नहीं मिलता। वैसे तो वार्तालाप अभी भी नहीं करना मिलता तो अ, ट्रिप का खैर छोड़िए। अ, लेकिन अ, अब जैसे कि अगर एक अ, मूवी थी देखिए अपना हमराह मतलब इसमें क्या नाम है, इसका सिद्धार्थ और दिशा पटानी का था, सिद्धार्थ अ, सिद्धार्थ ही है ना?
अरे वाह! <chuckles> समझ गया। जी। सही बात है। <chuckles> हाँ जी, हाँ जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जी।
नहीं, नहीं मल्होत्रा नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं और एक आदित्य रॉय कपूर, सॉरी आदित्य रॉय, मलंग मूवी हाँ, मलंग मूवी में हमराह हमराह में उसमें वो लोग कितनी सारी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब ऊपर से कूदने की हर चीज़, वो ब देखिए मुझे लगता है वो तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी लाइफ में ये सब चीज़े करे अ, ह मतलब बनाए। तो हमराह मूवी हमराह जो सॉन्ग है, वो भी मेरा ना यात्रा करने के टाइम पे ज़रूर अ, रहता है। हमेशा मतलब जैसे कि अब दूर-दूर तो नहीं जाती, यात्रा करने के लिए लेकिन जैसे कि मैं विश्वविद्यालय अपने या फिर अपने अ, काम को जाती हूँ, वो भी मेरे से बहुत दूर है, मेरे घर से करीब नहीं है, 20 किलोमीटर दूर है, तो वो यात्रा ही है कहीं न कहीं 20 किलोमीटर भी मेरे लिए। <chuckles> हाँ तो वो
आदित्य रॉय कपूर, अच्छा। मलंग मूवी हाँ, हाँ, देखी है मैंने। <chuckles> जी, ठीक है। वाह! <chuckles> जी। अच्छा। <laughs> क्या रोजाना जाते हैं आप महाविद्यालय, क्या रोजाना जाना होता है 20 किलोमीटर आपका?
अ, महाविद्यालय तो खैर वो तो खत्म हो चुका है, ऑफिस जाती हूँ हाइब्रिड मोड पे, तो अ, हाँ, 3 दिन जाना होता है, तो 3 दिन मैं ज़रूर ओ सुनती हूँ। हमराह वो बोलकर है, तो रहता है, जी।
अच्छा। <chuckles> अच्छा, चलिए बढ़िया। जी, काफ़ी मजेदार बातें की हैं हमने अच्छा लगा आपसे इ इस बारे में बात करके। अब मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान जब भी आपने वो गाने सुने, तो कैसे इमोशन आपके अंदर आते हैं या अगर इमेजिनेशन भी आप कर सकें, कि ये मान लीजिए यात्रा पे आप जा रहे हैं, अपने मित्रों के साथ या अकेले ही, जो आपका सपना है आपने कहा। अकेले अ, अकेले जा रहे हो और कुछ गाना आप गुनगुनाएँ, तो किस तरह के भाव जग जगते हैं मन में क्या लगता है आपको?